Э, знаешь, э, эт э, в этом году, а, нам удалось пожить немножко во Франции.
М, круто.
Да, и я, знаешь, э, в в совершенстве освоила местные рынки, э, потому что у французов, э, в провинции вся жизнь, она крутится вокруг рынков.
М. Так. Слушай, а если не секрет, вот в какой части Франции ты жила и какой там примерно климат?
Да, я жила в Гасконе. А, это местность недалеко от Тулузы, между Тулузой и Бордо. Э, не очень далеко от Пиренеев, э, поэтому мы там были, э, летом, э, лето и весь сентябрь. Э Э, да. Там там было, кстати, нормально. Там вот, ну, те волны жара, которые приходили в Европу, они затронули и эту местность, а, но в целом, э, там такой, м, умеренно-континентальный климат очень приятный.
Мгм. Так. Мгм. Мгм. Там жарко вообще? Это жаркая местность? Мгм. Мгм. Круто. И оттуда родом д'Артаньян. Это я знаю. То, что я знаю о Гасконе. Единственный факт.
Да да, и это совершенно верно: ровно в получасе езды от нашей деревеньки <laughs> было место его рождения. Мы туда тоже ездили на рынок. <laughs>
Мгм. О Боже, как круто и как классно, что там рынок, а не просто какая-то церковь или музей.
Да-да-да, и это там тоже есть, и таверна, э, возле которого стоит памятник ему. <chuckles>
М. Мгм. М. Потрясающе просто. И что же там с рынком-то?
Вот. А, э, рынки- это вообще, ну, такой местный фетиш. Они проходят в разных, э, местах, вот в окрестностях, каждый день недели. А, ну, я бы хотела, наверно, рассказать тебе в смысле, что в понедельник ты можешь поехать в одну деревеньку на рынок, во вторник- в другую, в среду- в третью и хоть каждый день ездить на него. <chuckles>
Мгм. В смысле, каждый. М м. Прос Мгм. А. Круто. То есть вообще без выходных получается такая торговля нон-стоп. А как же святое это европейское воскресенье? А, они же атеисты. Ладно.
Да. Э, да, это, во-первых. А во-вторых, даже по воскресеньям был рынок, э, где-то. Хотя всё остальное было закрыто. Это святое, действительно. <chuckles>
Мгм. Мгм. Так. Святой рынок в святое воскресенье. Ага.
Э. Да. Э, мы у нас был среди всех этих рынков излюбленный, который проходил по четвергам, э, в местечке под названием Флёранс. <chuckles>
Так. М, как красиво.